Oui, surtout quand tu as des journées vraiment hyper chargées ou hyper stressantes. Moi, je suis assez anxieuse de nature, donc, heu
Ah, d'accord.
donc j'ai souvent besoin de dété de décompresser comme ça. Je trouve que le duo, heu, sport, lecture, c'est, heu, <laughs> e
Mmh mh. Ah bah et zé c'est nickel hein franchement. C'est méditation, heu, plus, plus quoi.
exactement et puis j'aime bien la musique, aussi.
Tu as la musique aussi, donc, heu, mais après la musique tu peux très bien, heu, la mettre aussi pendant le sport, même pendant la lecture donc, heu, c'est ça vient ça un combinant, quoi.
Oui. Oui. E exactement. Très souvent, j'écoute, heu, j'écoute de la musique en courant et heu
Et oui, voilà. Mmh.
et pareil et et je trouve que que que la musique a un vrai pouvoir sur mon humeur, quand quand je suis un peu down ou quand je me sens pas bien. Instantanément.
<chuckles> Ouais, ça amplifie un peu les émotions, quoi.
Exactement et ça revitalise aussi, tu vois? Ça dépend. Tu peux choisir quelque chose de plus rythmé ou en fonction de ton humeur, de plus calme et
Mmh mh. Ouais, c'est ça et tu é
il y a tellement de styles musicaux que qu'il y en a pour tous les goûts.
C'est ça et du coup toi toi, t'é t'écoutes quoi principalement comme, heu, style musical?
Alors moi j'aime bien le jazz manouche, heu, type, heu, Django Reinhardt, heu, sinon, j'aime tout vraiment, heu, la musique, heu, de d <laughs> oui, musique, lecture, c'est un peu, heu le spectre est large, tu vois? Je ne me limite pas. J'essaye de ne pas me limiter à des styles particuliers, ou à des des romans particuliers. J'aime bien découvrir, heu, un peu tout. Je pense que c'est j'ai cette curiosité un peu qui te fait découvrir des choses, heu, que tu ne connais pas forcément, même des cultures qui sont un peu différentes.
Ah! OK. Ouais, sympa. Ah, oui, aussi. Comme les lectures, en fait. <chuckles> Oui. Tu es Ah bah, c'est bien du coup. Ça ouvre à tout, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est c'est parfait pour, heu, découvrir plein de choses avec ça, hein.